Also, Angst habe ich gar nicht. Also, ich habe auch kein Lampenfieber oder so. Ich mache das seit 10 Jahren und es ist auch mein Hauptberuf. Ähm, von daher, ich freue mich auf jeden Auftritt. Ich habe sogar inzwischen, weil man so dran gewöhnt ist, manchmal sogar Auftritte, wo ich denke: „Oh ne, überhaupt keine Lust, jetzt zu reisen irgendwohin." Ähm, es ist dann eher so ja, vielleicht durch diese Anspannung, dass alle anderen Dinge ausgelöst werden, über die ich mir halt in den Phasen so Gedanken mache. Ähm, ich ka könnte mir vorstellen, dass das irgendwie zusammenhängt, dass dieser Stress die Sorgen, die sowieso grad da sind, auslöst, dass die wieder hochkommen einfach. Ähm, weil wenn ich das alles habe, denke ich gar nicht über den Job nach, wenn ich da wach liege, sondern über meine Sorgen, die ich habe in dem Moment. Ähm
Mhm.
ja, und dann gerate ich manchmal in so 'n Gedankenkreislauf.
Mhm. Ja, wir haben jetzt erst mal schon mal geklärt, dass das keine Angst ist quasi. Du hast kein Lampenfieber, sondern eher ja, so 'ne Freude, ne? Vor vor der Bühnenfreude, äh, dass du dich freust, quasi am nächsten Tag da zu sein. Da das das Nächste, was mir einfällt, was ich dich fragen wollte: „Ist das vielleicht so 'n Fokusproblem“, wo du deinen Fokus umstellen musst von vielleicht: „Ich muss“ auf: „Ich darf“?
Mhm. Ja. Äh, meinst du fürs Schlafen?